Certo, certo. E e quindi, per tornare un attimo alle polpette della nonna, ehm, come come sono queste polpette? Al sugo? Sono, mhmm
Sì. No, sono polpette, diciamo, non sono al pomodoro. Le le fa in poche parole ehm, mhmm, bah, macinato di carne metà maiale metà manzo, poi fa un'infarinatura con un tipo solo di farina 00.
Okay. Sì. Okay. Sì.
Poi vabbè, l'olio è quello basilare, quello del frantoio, però non filtrato, e poi ci mette del prezzemolo e poi versa a metà cottura, versa versa questo Marsala. Ehm, può es diciamo che è semplice è semplice farlo, solo che è la preparazione, ecco, pure con le lasagne, pure.
Certo, certo. Le sfuma col marsala. Ah, okay. Quindi sono, diciamo in bia Ah-ah. Sì, sì.
Z uscivano delle lasagne pazzesche, pure lì lei sapeva quello che faceva, cioè diceva: "Guarda, Raffaello, che se tu vuoi fa' na na <tsk> una lasagna fatta bene non devi prende, diciamo, le lasagne quelle che vendono al supermercato, devi farti la pasta tua fresca, perché ci metti anche meno a cuoce la la la p la lasagna, se metti una pasta quella pasta che tu prendi la sfoglia che tu prendi al supermercato, ci metti una lasagna, per cuocere, ci metto 1 ora, 1 ora e mezza. Se invece tu prendi fatta da te la pasta all'uovo, alla lì ci metti 25 minuti."
Certo. Sì. Ah okay, okay. Certo. Sì, sì, sì. La pasta all'uovo. Ah, okay. Quindi ha un tempo di cottura anche minore, insomma, certo.
Eh, minore, sì. Perché, eh, è così, eh, diciamo che so' tecniche però parliamo di persone che hanno cucinato per ses mia n mia nonna comunque era era comunque una, mhmm, una colf, lavorava dentro le case, gestiva famiglie, dunque
Okay. Okay.
se tu per 60 anni hai cucinato, hai sgobbato
Sì, diciamo aveva un'esperienza, mhmm, pluriennale, insomma. Quindi
Sì. S uhm, sì, sì, ehm, tutto il temp poi è normale devi esse anche portato, eh.
Okay, ok
Però il tempo è importante. P p penso che tutti possano imparà a cucina', devi solo volerlo, non non è poi così così difficile, eh. Non credo che sia
Diciamo che deve piacerti probabilmente cuc cioè, ehm, i devi avere passione anche per per quello che fai.